Ne oldu? Eee, şey gittiğiniz yerde yemek kötü müydü? Hı.
Hayır, hiç kötü değildi. Gittiğimiz yerdeki yemek çok güzeldi. E, böyle, tadıyla, yani, oraya yerel olarak, işte, eee, içine böyle her yerde bulamayacağımız şeyler koymuşlardı. Böyle minicik turplar koymuşlardı. E, ne bileyim, bir ot belki kişnişti o ot, çok emin değilim. İşte, böyle, yoğurtlu Evet yoğurtlu bir sos falan böyle, hayatımda yediğim ilk ve en lezzetli, eee, falafeli yedim. Bir daha da, hiç öyle bir şey yemedim gerçekten çok güzeldi.
Hı hı. Hı hı. Kişniş, olabilir evet. Ya, ne güzel, Ih. Hı <chuckles> Beyrut'ta 10 sene önce. Eee, evet, sen, eee, taksi şoförüyle hi hikayende, ben, eee, yemekten önce devam mı etti, yoksa yemeği beraber mi yediniz taksi sö şoförüyle? Orayı tam anlamadım.
O bizi götürdü, orada indik, ama, ııı, bırakmadı, bekledi bizi. Evet, yani, çok güzel, böyle şey bir yerde, bir restoran gibi değil de, büfe gibi. Eee, hani İstanbul'daki böyle olur ya, işte, dönerciler olur büfe şeklinde, içine pek oturmazsın. Sadece alırsın, işte, çıkarsın, öyle bir yerdi. O yüzden bizi bekledi He ayakta, evet, evet ayakta yiyeceğimiz gibi bir yerdi yani.
Hı hı. A! A! Hı hı. Hıı. Sokak lezzeti gibi Hı hı. Hı. Anladım. Siz onu alırken, evet. <chuckles>
Evet, o yüzden de sonra tekrar devam ettik, iii, taksi yolculuğumuza. Bundan sonrası zaten işte asıl, sohbetimiz bundan sonra başladı.
Hı hı. O, neler oldu? Merakla meraklandım.
Eee, şöyle oldu: Imm, bu taksi şoförü ve annesi birlikte yaşıyorlarmış. Bize, annesinden bahsetmeye başladı. Annesinin biraz rahatsız olduğunu söyledi ve en sevdiği şeyin, bu teyzenin -yani onun annesinin yapmayı en sevdiği şeyin de Türk dizileri izlemek olduğunu söyledi. Çünkü biz, e, Türk yani Türk olduğumuzu söyledik. Bayağı bir sohbet koyulaşmıştı aramızda. Eee, ve bu Türk dizileri ile ilgili bize, işte, sorular sormaya başladı. "Siz izliyor musunuz?" İşte eee tanıyor Kıvanç Tatlıtuğ'u tanıyordu. Eee, bunlardan falan bahsetti. Bizim de tabii ki çok hoşumuza gitti. E, evet ve, eee, sonra bizi evine davet etti.
Hı hı. Evet. Ya. Hı hı. Hıh. Hımm. Anladım. Hıı, ne tatlı. A, a. E sonra ne oldu? Gittiniz mi?
Evet. Eee, bizi evine davet etti ve dedi ki Annem hasta. Eğer siz bize gelirseniz annem o kadar mutlu olur ki, sanki Kıvanç Tatlıtuğ bizim eve gelmiş kadar mutlu olur" dedi.
Hı. Haa.

Emm, benim için güzel bir anı olarak yerleşti geçmişime. Eee, insanlara güvenmenin güzelliğini gördüm. Yani, çünkü, eee, hoşgörü ve, eee, sevgi, eee, yaşamak istediğimiz, bize iyi gelen duygular ama, e, günümüzde insanlığın geldiği noktada karşılıklı güven çok zor. Tanımadığımız bir insana elbette, eee, güvenmemek doğal aslında. Kendimizi orada bir riske de attığımızın farkındayım. Eee, ama güvenmek istedik, işte, bizim o eşimle birbirimize o bakışımız oydu yani. Eee, o insana, insanlığa güvenmek istemiştik ve, eee, başımıza kötü bir şey gelmedi. Eee, ama, hani, herkese de tavsiye etmem açıkçası. Nasıl bir insan olduğuyla da bağlantılı olarak, eee, bambaşka bir şekilde de sonuçlanabilirdi ve bir üzüntüye de sebep olabilirdi. Her zaman için güvenilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Eee, o an biz onu hissettik ama, ııı, bunu tamamen, hani, hep yapılması gereken bir şey olarak düşünmüyorum ben.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Tabii ki. Hı hı. Anladım. Tam da eğer "Böyle bir şey denemek isteyenlere bir tavsiyen olur mu?" diyecektim. Sen de, "Temkinli olmakta fayda var." diyorsun, galiba. Emm, e, peki ı bundan sonra b yani, bu tek yaşadığın böl bu benzer bir olay olarak bu mu var? Yoksa bunun gibi birkaç tane daha iyi veya kötü veya, işte, hatta dilini de bilmediğin bir deneyimin oldu mu dünyada başka bir yerde?
Evet! Eee, Finlandiya'da da, eee, bir dükkân vardı el sanatları yapan. Eee, oraya biz çekime gitmiştik, eee, televizyon için bir program çekimine. O zaman onların eşi de bizi evine davet etmişti ama, böyle, doğanın ortasında, işte, en yakın ev, 5 kilometre uzakta falan. Böyle bir bölgeydi. Ormanın içinde, dediğim gibi. Sadece tek komşular, işte, kuşlar, tavşanlar, sincaplar falandı. Orada da, eee, çok güzel bir misafirperverlikle karşılandım. Eee, böyle, çok değişik yemeklerden oluşan bir sofra hazırlanmıştı. Biraz, böyle, şey gibiydi, hani, h ııı, Hansel ve Gretel'in evi gibiydi. Hani o şekerlemelerle dolu ama sonunda bir tehlikeye de açılabilecek bir eve benziyordu. Çok çünkü ıssız bir yerdeydi ev ve çok acayip güler yüzle karşılanmıştık. Eee, ama yani
Hı hı. Ya! Hıı. Evet, Finlandiya'da. Hı hı. <chuckles> Evet, Hı hı. <chuckles> Hıı. Evet. Fazla güler yüz gibi mi demek istedin? <chuckles>
Evet, evet. Ama o da çok güzel bir anı olarak kaldı. Çünkü, ııı, çok o sevgi dolu davranış başından sonuna kadar her zaman devam etti. Eee, onu da hiç unutamıyorum. Orada yaşadığımız o, eee, soğuk iklimdeki, o karların altındaki evde sıcacık bir, eee, tavırla karşılanmak çok mutlu etmişti beni.
Hı hı. Ya! Hı hı.